J'ai pas pour, heu, enfin j'aime bien enfin j'ai j'ai toujours été, heu, un peu pas p c'est pas passionné mais ouvert d'esprit sur le Japon. Notamment, heu, je me rappelle de l'époque du collège je crois ou, heu, ou du lycée où on apprenait une partie des États-Unis, l'autre partie du Japon. Ça me ça me ça me questionnait toujours, cette cette on a on a une idée nous européens de de ce pays-là, heu, qui, heu, bah, qui peut être, heu, très carré, heu, très poli, très courtois, heu, heu, enfin presque toujours à manger, heu, heu, par terre, heu, à sa à saluer et cetera. Enfin vraiment, heu, traditionnel et puis, heu, heu, aussi on a une image avec les grands films de Tokyo qui est une ville qui, heu, ben qui rugit de de p enfin avec une population qui est démentielle et heu, très tournée vers, heu, vers, heu, bah les mangas, les choses comme ça et donc, heu, je suis tombé, heu, sur une série qui s'appelle Tokyo Vice.
Ouais. <laughs> Oui, ils sont extrêmement traditionnels, hein? Ah bah oui, super mégalopole, hein. Ouais. OK, ouais donc c'est une série, heu, live action comme on dit, avec des vrais acteurs ou c'est une série animée?
Ouais c'est non, c'est heu, live action.
OK.
Et heu ben en fait, je me suis retrouvé, heu en plus c'était une série où il y avait une partie, heu alors j'ai j'avais une partie des des du langage en en japonais. Donc heu, si tu veux, heu, ben il y avait un peu de sous-titres, heu, quand même parce que je suis pas bilingue, <chuckles> je comprends rien du tout en fait pour être, heu, complètement honnête et heu, ça se passe à Tokyo si tu veux et c'est en fait on se met dans la peau d'un reporter américain qui qui a fu qui est parti d'Amérique parce qu'il en avait un peu marre, un peu ras-le-bol de sa famille et puis il est il est c'est un grand fan du de Japon et il a été, heu, vivre là-bas.
D'accord, donc toi tu regardais, heu, tu regardais pas en VO du coup? <laughs> Ouais.

Oui, c'est sûr, mais heu, peut être voilà, heu, et hem, qu'est-ce qui te plairait vraiment le plus là bas? C'est, hem, je sais pas si tu es habitué à la cuisine aussi là bas, qui est quand même assez atypique? C'est un des pays, heu, les plus connus pour la gastronomie. Heu, tu tu as un peu d'expérience?
Bah je connais pas forcément beaucoup de notre point de vue européen, tu vois? Heu, enfin de mon point de vue en tout cas, le Japon c'est les sushis.
Oui <chuckles>
Heu, à priori, heu, la base c'est pas leur plat pra prioritaire, ils mangent beaucoup, heu, un petit peu comme les japonais là, des soupes, heu heu, à base d'eau, de légumes et cetera, des choses très très équilibrées très équilibrées et heu, ça j'aimerais bien découvrir, ouais.
Oui, bah des des ramens qu'on appelle ça. Oui, bah peut être, heu, peut être tu peux regarder autour de chez toi qu'il y a peut être des des restaurants justement spécialisés, heu heu, tenus par des Japonais peut être qui sont eux
Ouais, ouais, ouais, bah ça m'a donné envie justement d'aller voir un petit peu ces ces choses là, donc j'ai pas encore fait parce que je l'ai terminé récemment la série, mais heu, mais en tout cas ça m'a vraiment dépaysé, vraiment une autre culture et heu, ouais, même si c'était en langue, heu, étrangère j'étais habitué, quoi. Heu heu, ils disent tout le temps, heu heu, quand ils parlent de quelqu'un ils disent tout le temps par exemple «san» à la fin ça veut dire monsieur ou madame ça veut dire monsieur ou madame, petit pronom quoi donc heu, par exemple c'est Niamaoto san et cetera et
<chuckles> Ouais. Oui, ils ont beaucoup de petits pronoms, comme ça. Oui, puis selon la hiérarchie, il y en a d'autres, heu, c'est des signes de respect. C'est c'est vrai que là bas, c'est très codifié.
Ouais c'est ça, c'est très codifié, quoi. Le chef des yakuza, ils enfin ils l'appellent «oyabun» par exemple, c'est des petites choses comme ça, heu, au final avec le temps, tu quand tu regardes la série, tu te dis: «Ah oui je comprends mieux un peu». Du coup, tu cherches sur internet et cetera et je trouve ça, heu, assez sympa, en fait.